Como eram as suas idas ao cinema quando você era criança?
Nossa, era uma festa. Assim, eu tenho um irmão, né. E aí, quando depois que meu irmão tinha nascido, já a gente tinha uma turminha do prédio. Então geralmente ia 2 mães e tipo 6 crianças, sabe, essas insanidades? Coisas que só as mães dos anos 80, acho que eram prontas para fazer isso. E a gente ia numa galerinha, assim, era divertidíssimo. E é toda a festa de comer pipoca, de estar lá, né, era uma coisa muito legal. Mas eu eu ia ao cinema desde que eu era muito pequena. O o primeiro filme que me contam que eu vi no cinema foi Pinóquio e eu tinha 3 anos.
<chuckles> Hum. Sei, sei. <chuckles> Sim. Ah. Ah, isso Ah, aquele da Disney mesmo, aquele primeiro Pinóquio.
É. É o da Disney. E é tão engraçado, porque eu tenho uma memória desse filme, não de assistir, de nada disso, mas eu tenho uma memória da hora que a baleia engole o barco do Pinóquio e fica tudo escuro. E aí eu acho que eles usaram esse efeito visual que a sala ficava toda escura. E eu apavorei, então <laughs> Eu lembro da minha primeira ida ao cinema porque eu fiquei com medo. <chuckles>
Uhum. Uhum. Hã. Ah! <laughs> Olha, já não tinha 3D, mas o efeito funcionou mesmo no aquarela, no <laughs>
Pô, funcionou. Você pega um uma criança de 3 anos, joga ela numa sala com uma televisão gigante, aí fica tudo escuro. Pô.
"Socorro, eu estou dentro da baleia". Deve ter sido o seu pensamento, né: "Meu Deus me engoliu".
Pânico. Exatamente, "a baleia me comeu", exatamente. Nunca esqueci dessa cena. Mais velha, fui procurar o filme e assistir. É uma cena tão boba. Mas aos 3 anos teve um impacto que só uma sala de cinema pode causar, né.
"Me co". <laughs> E você lembra de quando você era criança, de ou entrar até na sala de cinema que você falou do tamanho da tela, já ter uma sensação, assim, diferente e tal, uma coisa especial e gostar do cheiro da pipoca do tio? Você comprava aquela pipoca meia vermelha, meia salgada? <laughs>
Ah. Poxa, sim. <laughs> Eu gostava da pipoca salgada só. Eu adorava ah, toda a ida ao cinema ela envolvia uma passada no McDonald's. Que para as crianças que nasceram na década de 70 e viveram nos anos 80, o McDonald's era equivalente a tomar um café da manhã no Copacabana Palace hoje em dia, entendeu? Era uma coisa assim: "Uau, eu vou no McDonald's". Então a própria ideia de ir ao cinema, ela passa por várias várias, ah, filtros de afetividade pra mim, que é ou tá com esse grupo com a minha mãe, com o meu irmão ou ir com a minha tia sozinha. Eu tinha uma tia que me levava muito ao cinema. Eh, a ida ao McDonald's do antes ou depois. Eh, a ideia de assistir uma coisa também assim, quando eu era criança, eh, ainda não tinha locadora de vídeo. Eu acho que quando a primeira vez que a gente começou a alugar vídeo, já devia ter assim uns 10 anos. Então era criança, mas não na tenra infância, né.
<chuckles> Ah. Nossa. Era incrível. <laughs> Sim. Uhum. Hum. Tá. <chuckles> Sim. Uhum. Hã. Tá.
Então era uma coisa de ver um filme que ia demorar, sei lá, 5 anos pra passar na Tela Quente na Globo. <laughs>
<laughs> Sim. <laughs> É a
Né? Na Sessão da Tarde.
Sim, muita diferença. Ou não passaria, né, que não era todo filme que passava.
Era uma experiência única, é. Era uma experiência única. Então, por exemplo, eu lembro de ver E.T. Eu lembro de ver Indiana Jones, os Goonies, tudo isso era assim mágico. Ficava na nossa imaginação durante acho que dias daquela expe experiência, né.
Sim. Uhum. Uhum, sim, com certeza. E, eh, as reações, né, das pessoas na sala junto também é legal, né. <chuckles> Principalmente nesses filmes de aventura na época, né, do tipo E.T. Goonies.
É, é. Total, total, assim. E a coisa do som, né, porque também hoje em dia você pode ter um super sistema de som na sua casa, surround, não sei quê. Mas isso era uma experiência exclusiva pra a sala de para a sala de cinema, né.
Uhum, sim.
E o som, ele é um super impactante quando você está ali na na sala de cinema, com aquela tela grande. Tudo assim, tudo parece que triplica de poder por causa do som, né.
Ah, sim, com certeza. E nem era tão bom assim, né. Na época que você era criança já <laughs>
Então Não. <laughs> Era só um alto-falante gigante. <laughs>
Era um alto <laughs> Era o mesmo alto-falante do carro da pamonha dentro do cinema, porém era incrível porque era muito alto. <chuckles>
Dentro do cinema. Verd você não tinha um carro da o alto-falante do carro da pamonha na tua sala, então no cinema é animado.
Exatamente. E nem uma tela daquele tamanho, que também não era incrível, né, a imagem. Porém, era pra gente era.
É, é. Para a gente, era porque ninguém tinha uma televisão maior do que o quê? 29'?
Nossa, sim, tubo ainda, né. Lembro que era um negócio bizarro.
É, não tinha ninguém que tinha: "Ah, eu tenho um a um vizinho que tem uma televisão que é a parede", não existia isso. Então, a experiência de ver grande, de ter aquele som, ela era limitada àquela experiência do cinema. Eu me lembro da gente alugar, eh, fita em VHS, assistir em casa e tudo mais, mas era tipo um complemento, ou então era reassistir. Ninguém deixava de ir ao cinema, porque daqui 2 meses vai sair na locadora. Não não era bem isso, né.
É, não tinha. Uhum. Hum. Sim. É, não, a experiência do cinema era outra coisa. Nossa, a locadora ia sa ficar milhões de anos luz menor. Imagina na TV a tubo, eh, VHS.
Ah. Sim. VHS que v depois você tinha que rebobinar ainda, entendeu.
<chuckles> A imagem às vezes vinha com uma falha no VHS também. É
Tinha, sim. E assim, o som da sua TV, reproduzido por uma VHS. Pô, as crianças de hoje em dia vão ficar horrorizadas se colocar <chuckles> elas para assistir um filme em VHS com o som da TV de tubo. Acho que nenhuma criança termina essa sessão de cinema.
Sim. <laughs> Não. Eu acho que até uma criança de 1 ano hoje em dia ia ficar revoltada diante de uma TV tubo assistindo uma VH É.
Ia pegar o iPad dela e colocar a galinha pintadinha. <laughs>
<chuckles> Sim, ia ficar com o dedinho na tela, tentando passar assim: "Sai imagem ruim, cadê Ipad?". <chuckles>
<chuckles> <chuckles> "Mãe, a internet tá ruim, está em baixa a imagem". É, exatamente.
<laughs> Horrível. E você gostava do fato de ser em grupo ou, quando você entrava no cinema, você se sentia você e a tela gigante? Assim, uma experiência, eh, individual ou, eh, pra você era também o grupo?
Acho que se tornou individual já na adolescência, tal Digo mais, acho que na idade adulta. Na adolescência, a gente comenta muito ainda dentro do filme, né.
É. Tem gente que fala, as crianças também comentam.
É. Aí, comenta. Aí tem aquela pessoa que já viu falar: "Agora é aquela cena que eu te falei que ele vai fazer não sei o quê" e você fala: "Não!". Foi se tornando mais uma experiência individual de adulta. Tanto que uma das coisas que eu não gosto de ir em sala de cinema de filme normal, assim, esses filmes de ação, é porque eu sei que vai ter 2 pessoas conversando.
<chuckles> <chuckles> Tá. Uhum. Ah, sim, sim, sempre tem. Inclusive, hoje você acha que você ainda gosta do cinema, ou fato de ter as pessoas atrapalhando na te irrita e você prefere ver no streaming ou qualquer coisa de TV?
É. Poxa, eu acho que o fato de ter as pessoas atrapalhando é uma grande questão na vida. Então, no cinema, ela também faz parte, né. Mas assim eu sou super a favor que a gente devia ir ao cinema e ter a opção de ter um headphone.
Uhum. <chuckles> Ah, sim, para isolar bem, né. E aí as pessoas falam se ela quiser e é mesmo porque não tem uma porcaria eh, bom, porque custa dinheiro e o cinema não quer pagar. <chuckles>
É. Sim, né, t mas já pensou que legal. Aí, tipo, você vai com o seu filho, ele assiste dublado e você assiste original.
É verdade, inclusive podia ser de você trazer o seu headphone se você tem e conectar de alguma forma com é isso. <laughs>
Tipo no avião. <laughs> Traga o seu próprio headphone, sim não eu acho que podia ser aqueles grandão que isola som completamente, que tem um sistema surround, mas eu queria muito um headphone, eu detesto que conversem comigo durante o filme.
<laughs> É aqueles grandão. É e você ouve as pessoas falando ou a pessoa mordendo duzentos quilos de pipoca, sei lá.
Eu já briguei com pessoas na sala de cinema, confesso.
<chuckles> Você manda um? <shushes>
Opa, ou um, tipo: "Pelo amor de Deus, quer conversar, vai para o boteco". Já, tá. Já mandei sim.
<laughs> <laughs> "Pelo amor de Deus, ninguém quer a sua opinião sobre o filme, senhora".
Ninguém quer a sua opinião, exatamente. Hoje eu vou ao cinema em duas situações bastante específicas, assim: quando eu quero a companhia de um amigo, e aí: "Ai, vamos assistir tal filme, não sei o que", que aí tanto faz o que tá lá na tela, ou quando é uma produção que por algum motivo eu quero ver no cinema, ou porque é uma de efeitos especiais que não vai ter a menor graça na na TV da minha casa.
Ah, é. Uhum. Tá.
Ou se é alguma coisa muito cult, muito interessante que eu quero dar dinheiro pra aquela bilheteria. Eu faço questão.
<laughs>
Entendeu? Eu faço questão de levar os meus $18 para aquela produção. Aí eu vou ao cinema, se não, não.
Entendi. Então tem coisas específicas. Então, tipo, mostras de cinema, quando tem algum filme muito cult, assim, você costuma ir?
Vou vou, olha, aqui em Los Angeles, tem o cinema do Quentin Tarantino.
Ah.
Essa é um uma sala de cinema que eu vou e pago com prazer.
Tá, porque é fã do Quentin Tarantino. <chuckles>
Eles tentam Sim, porque eu eu tenho a esperança que um dia ele vai estar lá, sentado do meu lado, e a gente vai dividir uma pipoca, e ele vai ser meu amigo, exatamente.
<laughs>
Mas também porque, assim, eu gosto da ideia dele, que não é exatamente original, mas ele é um grande apoiador disso: de conservar as salas de cinema daqui de Los Angeles, que são da década de 60, 50, manter a estrutura, arquitetura delas.
Uhum. Sim.
Renovando botando um som, um 5 double bababa tal, mas ainda mantendo a experiência que provavelmente ele tinha quando ele era criança e ia ao cinema, sabe?
Ah sim, sim. É uma coisa nostálgica dele mas que é legal também para o futuro, né?
Então É. Super legal então te passam filmes dele, mas também passam filmes da coleção dele, então, assim, passa sei lá, Sérgio Leone né que ele gosta muito das coisas de bang bang, mas passa de repente sei lá, Matrix. Tem de domingo sessões de desenho animado pra levar as crianças, é é muito legal, é super difícil conseguir tickets quando são filmes muito cultuados, tipo os dele acabam super rápido sabe.
Uhum. Hã. Sim. Uhum. Aham. Sim. Uhum, ah, muito legal!
Mas é porque é uma experiência quase de uma viagem no tempo, de você estar numa sala de cinema. Não é um Cinemark.
Sim, sim, hum.
É outra coisa, mas confesso que por exemplo, eu gosto de assistir Star Wars no Cinemark, com aquela tela gigante, com a cadeira que reclina, com uma cerveja gelada. Eu vou eu <giggles> no eu quero a experiência do som e do do conforto Cinemark naquele momento.
Sim. <giggles> Então o cinema pra você ele começou criança, e é uma coisa que nunca você nunca perdeu o gosto? Mesmo com todas as facilidades do streaming pra você ainda é especial ir ao cinema?
É, é especial, eu só fiquei mais chata porque eu sei que tem determinadas coisas que eu posso assistir no Netflix e tanto faz.
Uhum. Ah, o filme, depende se o filme é especial também, né, mais.
Mas tem É é, se o filme é especial Por exemplo, o Ainda Estou Aqui, ele foi o único filme brasileiro que eu assisti fora do Brasil porque, né, ele ele atingiu outros públicos. Então eu fiz questão de ir numa dessas salas de cinema que eu estou te descrevendo dos anos 60 antigo, que só cabe, sei lá, 100 pessoas, todo mundo na mesma altura, quando você é baixinho, você tem que bu sentar em cima da bolsa, sabe. Eu fui assistir num cinema desse em Santa Mônica. Fui sozinha. Foi uma experiência maravilhosa, e aí depois reassisti aqui na Suécia, onde eu tô agora, porque eu quis ir com o meu namorado, que é sueco, pra ele assistir. Ele queria assistir e falou: "Eu vou esperar você chegar pra gente ir junto". E essa experiência de apresentar o cinema pra ele, né, o cinema brasileiro foi tão afetuosa pra mim quanto a experiência de ter assistido sozinha e ter dado, entre aspas, "o meu dinheiro" para o Walter Salles e aquela <chuckles> produção, entendeu.
Uhum. Aham. Sim, sim. Uhum. Ah. Uhum. Tá. <chuckles> Sim, e você queria ter a experiência dele ver o filme no cinema, não hum, em casa que vocês podiam ter visto, provavelmente.
É. É, eu queria que ele ouvisse a música no cinema.
Ah, tá.
Porque a música, a trilha sonora desse filme, ela é muito parte da história, ela é muito impactante.
Uhum, e muito brasileiro. Brasilidade. <chuckles>
E aí é é, então aquela cena inicial que eles vão, a família vai para a praia, estão ali jogando um futevôlei tocando música brasileira dos anos 60, quando começa a fa fazer dos protestos da ditadura. Aquilo é um personagem do filme.
Uhum. Tá. Sim, sim.
E eu queria que ele tivesse que ele fosse impactado por isso.
Uhum. Então o cinema também para você tem toda essa coisa da bom, você comentou, né. Do som quando era pequena, mas é uma das coisas mais impactantes também, né. De estar naquela sala com tem a imagem, mas o som realmente é é é diferenciado.
Uhum. Ah, sim. O som, é o som, eu acho que é 60% da da experiência numa sala de cinema, na minha opinião, por isso que pessoas conversando me irritam tanto.
Hum. Tá, <chuckles> faz sentido.
Me tira da experiência. Eu não estou dentro de uma nave espacial. Eu estou sentada no Cinemark, com uma mulher falando que eles vão comer depois que o filme acabar.
<chuckles> Sim, tira a magia do do cinema de estar ali. Ah, não, eu estou ouvindo alguém comer pipoca e falar alto comentários estúpidos sobre o filme.
<chuckles> Será É. Exatamente. Exatamente. Eu quero morrer, eu quero morrer. Eu levaria super o meu próprio fone para o cinema se eu pudesse. <laughs>
<chuckles> E você lembra de se irritar quando criança também, com as pessoas falando ou não?
Não, porque eu acho que quando você é criança, você é o problema, né? <chuckles>
Você era aquela que estava comentando: "Mãe, você viu o Pinóquio?" <laughs>
"Mãe, o E.T morreu". É, provavelmente, provavelmente. <laughs>
Ai, ai. Olha, muito obrigada por compartilhar a sua paixão por cinema quando criança e quando adulta. <chuckles>
Imagina, foi um prazer. Até mais.
Até mais.